はい。
花とあの金木犀がすの匂いがしたりとか。秋ならではのあれですよね、四季の。
はいはいはい。そうですね。 そうですよね。はいはい、そうですね。なんかこう、まあ今だと、こうちょっとね、落ち葉がこう増えたりとかして、ね、紅葉が見えたりだとかっていう、こう季節のね、変わり目とか、季節がこう変わっていくっていうのを、やっぱり家の中だと感じられないので。はい。うん。
ああ。 はい。 うん。 おお。 そうですね、落ち葉を踏んで歩くと、カシャカシャ音がするじゃないですか。あれもなんかその耳から入っていくる刺激としてはすごくいいとうーん。
はい。 はいはいはい。 ああ、そうですよね。確かにそ です。ただですね、私結構音楽を聴いて歩いてしまっているので。そうなんですよ。これもね、結構私のストレス解消法のひとつで、やっぱり音楽がすごく好きなので、音楽を聴きながらやっぱり外に出るっていうのを、結構やってるので、そうですね、確かにでもその落ち葉の音とかっていうのは聴けてないので、ちょっとでも、この間そうですね。そうですね、ちょっとね、やってみたほうがいいですね。この間でもそれこそ、私ちょっとあの風邪を引いて、中耳炎になってしまって、こう耳の聞こえが悪くなってしまった時に、あのイヤホンとかね、ちょっとあまり良くないのでっていうので、しないで、あの出かけた時があったんですけど、あのすごく気持ち良かったんですよ、それが。
あ、なるほど、そっか。 うんうんうん。 はい。 うん。 ああ。うん。 うん。 うーんうーん。ちょっとそれもお勧めです。はい。はい。 はい。 はい。 ああ。はい。 うんうん、はい。うん。 はい。 そうですね。みんな、色がね。音が。うーん。
なので、はい、いつもやっぱり音楽をこう癖で聞いてしまうぐらいはい、あの、ねえ、すぐあの外出かけるってことはあってでそうなんですよ。そう、なので、だから、ちょっとね、そういう自然の音とかっていうのも、こう聞く時間っていうのを、これからちょっと増やしていこうかななんてちょうど思ってた時ですね。
はい。うん、鳥の声とかもね、聞こえますよね。 んもう。 はい。 うん。 はい。 はい、公園だったらあのなんだろう、水のこう流れるところとかもありますか？
うん。 ああ、そうですね。なんかちょっとこう池だったりだとか、そうですね、ちょっと噴水とかのあの水の音とか私すごい好きなので、はい。
ね、うん。はい。 ああ、なんかリラックスできそうですよね。あ、リラックスするとやっぱりストレス解消にはなんかすごくいいかもしれないですね。うん。
そうですね。 うん。 そうですね。そうですよね、やっぱりこうどうリラックスしていくかっていう、こう自分のね、そのストレスはね、やっぱりこうね、あのまあ気持ち的だったり、体力的だったりいろいろありますけど、私は結構気持ち的なほうがあの大きいので、体力的ストレスっていうのはやっぱり在宅なので、あまりないじゃないですか、おうちに、まあ、ずっといるので。なので、やっぱりこう精神的な、まあこうストレスっていうのがあったりした時は、そうですね、結構なるべく動いて、体を逆に動かすと、ちょっとすっきりするかなって思うので、ちょっと外に出始めたんですけど、それこそジムとかも最近行きますね。
はい。 はい。 うん。 ん、ねい。 うんうんうん。 はい、はい。 はい。 うーん。 うん。 おいて、はい。 はい。 うん。 ああ、いいと思います。

はい。
私、20代の頃はこんなに、こう体に気を使ってなかったというか、こう、ストレス解消に外出ようとか、こう、ジム行こうとか、あの、瞑想しようとかなんて、全く思ってなかったんですよ。
うん。 うん、ふんふん。 ん、れい。 うーん。
ほんとにそれこそ、お酒でストレス解消をし してたタイ そうなんです。20代でおお酒そうですね、お酒でこうストレス解消をしてたので。
うん。あれれ。若いのに。<laughs> ええ。 うんうんうん。
そうす今はお酒、さ最近は、ま、辞めたって自分では思ってる感覚はないんですけど、あんまりこう、うん、選ばなくなったというか、お酒はい。
はい。 ああ。健康的になってなんか今の方が、でも、いいですよね。なんか、ね、お酒はストレス解消になってるようで、実はなってないかもしれないですね。うーん。なんかあの、夜うんうんうん。そうでうん。
そうなんですよ。 はい。 いや、そうなんです。なってないんですよ。で、きゅんやっぱり楽しいので、うん。もう、なんか飲んでたんですけど、でもなんかやっぱちょっと30歳になったあたりから、なんか、ちょ私二日酔いとか全くなかったタイプなんですけど、なんか次の日にこう、ふつうん、なんかこう、二日酔いまではいかないけど、なんか次の日疲れがすごくこう、ずんと出て、なんか外出たくないなとか、家でなんかずっとゴロゴロしてたいなっていう気持ちになっちゃうっていうのに気づいて、そこからあまり飲まなくなったんですけど。うん。だから、にじゅうだいの私に言いたいですね、もっと。
お、すごい。お強い。うん。 はい。 ああ。 はい。 うーん。う、いや。 <chuckles> そう、いやいや、それは正解ですね、なんか。うーん。
酒祭りじゃなくて。うん。 そうですよね、で、なんかね。うーん、そう、だから、だかそこが結構変わりましたね。ストレス解消ストレスとの向き合い方が、ちょっとやっぱり20代と30代でちょっと変わった気がしますね。
うーん。 うん。 ああ、いや、素晴らしい。あとさっき、その最初のこ方で、あの、歩きながら音楽を聴きながらって仰ってましたが、どんな音楽を聴かれるんですか？
ふん。あ はい。 はい。 はいはいはい。はい。